А, хотела поделиться с тобой, а, м, такой вот таким моментом. А, у меня сейчас проходит такой ряд вечеринок, а, особенно на работе или, а, с друзьями. И, м, я стала замечать за собой. Вот, ну, в принципе, я всегда себя так вела, но сейчас как-то ярко я это за собой замечаю, и хотелось бы мне это немножечко а, изменить. Я чувствую себя, вот, неловко, а, на всех этих меря мероприятиях, и, м, хотела с тобой поговорить. А, в может быть, ты мне что-то посоветуешь или дашь мне какие-то может, попробуешь, э, м, убедить меня посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Я что-то переосмыслю. Ну, буду рада услышать поддержку. Если какой-то совет будет, тоже буду благодарна тебе. А, в общем, помоги мне, пожалуйста.
Мгм. Да, а вот, э, ра расскажи мне поподробнее вот о твоей ситуации. Ты говоришь, э, у тебя какие-то проблемы именно с тем, чтобы чувствовать себя, а, спокойно и свободно в каких-то на каких-то мероприятиях?
Ну да, например, вот у нас недавно был корпоратив на работе. Там была, конечно же, не только моя команда, но и другие команды, и и вообще другие офисы с других городов. Вот поэтому достаточно, а, много было людей, незнакомых, э, мне. И, м, ты знаешь, я с чувствовала себя так неловко. Э, я стеснялась подойти, поболтать. И, м, когда я видела, что ребята с моей команды вот так, знаешь, могут легко подойти, там, с какими-то коллегами, которые не в нашем офисе, там, а например, в другом городе. Они сидят там, начать общение, там, смеяться, я не знаю, цокаться чокаться бокалами. Эм, ну, я вот, если честно, мне немножко завидно было, но и при этом я не могла себе позволить вот так же подойти и с по-свойски с ними общаться. Эм, хотя мне очень, на самом деле, хочется. Мне хочется быть, а, также, э, у таким активным участником, м, в общении и, м, э, хочется получать удовольствие от праздника.
Мгм. Ага, а вот ты сейчас сказала, что ты не могла себе позволить также с ними разговаривать, а. Это потому, что у вас какая-то разница в иерархии и структуре компании? Или просто, ну, ты эмоционально не могла себе позволить?
Да, я эмоционально не могла позв просто стеснялась. То есть вот это вот ощущение, вот как будто что-то держит, вот думаю: "Ну, давай, иди, иди". А потом думаю: "Нет, я лучше постою. Ну, м, иди, нет, какой-нибудь другой момент, я в другой раз по подойду, подойду попозже". И вот, а, вот это попозже, оно так и не случается, так оно и не наступает. Я еду домой и думаю: "Ну и вот". И опять я, м, в итоге проявила такую нерешительность, а, и в итоге ничего не изменилось.
Ага. А вот скажи, вот в этот момент, когда ты стоишь и думаешь, размышляешь о том, чтобы пойти куда-то, а ты стоишь одна или н нет? Ну, то есть у тебя есть какой-то человек, с которым ты общаешься в этот момент или как-то, э, взаимодействуешь?
Мгм. Да, вот знаешь, вот чаще всего я стою одна, стеночки подпираю со своим бокальчиком вина, ну или за столиком сижу, а, салфеточку мну. Ну, вот примерно как-то так это происходит. Э, я могу подойти, там, немного поговорить с, э, коллегами, которых я хорошо знаю, обсудить с ними погоду или какое красивое платье кто одел, ну и всё, дальше как-то у меня разговор не заходит. И я опять же чувствую себя неловко, мне не так не хочется, знаешь, навязываться, ходить везде за этим человеком только потому, что вот я его одного знаю, а, э, ну или как-то более-менее общаюсь. М мне как-то тоже не по себе, что я как хвостик буду везде за ним ходить, просто вот потому что с ним комфортно, а с другими нет. Поэтому я предпочитаю где-то вот уединиться и наблюдать.
Мгм. Ясно, а ты с этими людьми работаешь как-то? Ты ты на удалённой работе, или ты с ними видишься всё-таки в офисе каком-нибудь?
Ты знаешь, э, с большей частью в а, м, гостей, да, на корпоративе я работаю удалённо. Ну, поскольку наш офис, он находится, там, в 1 городе, а все остальные где-то там. Поэтому вся коммуникация у нас, а, онлайн. Но, э, я и не из дома работаю, я работаю из офиса. То есть какую-то часть людей я вижу каждый день, я их знаю, то есть тут достаточно всё понятно и, м, ну, вот так вот получается.
Мгм, то есть, э, то есть ты работаешь из офиса, но при этом у тебя не получилось наладить контакт ни с ни с одними из коллег настолько, чтобы ты могла, ну, с легкостью с ними проводить время на корпоративе и не чувствовать себя обузой?
Да, вот как-то так. Ты знаешь, э, я тоже себе такой вопрос задавала и думаю: "Ну как так, вроде бы я каждый день этих людей вижу". Но когда вот я, например, с ними с од с одними, да, вот столько с моей командой, я как-то нормально себя ощущаю. Но когда начинают подходить, вот, э, какие-то другие коллеги или другие люди, которых я вообще не знаю, никогда не видела, и я вижу, как они живо переключаются и умеют, там, поддержать разговор. Я не могу. Я стою вот так вот, как, э, м, парализованная, молчу, глазами хлопаю, и в итоге я так потихонечку-потихонечку, так, э, шажочек вправо, шажочек вправо и всё, и и удаляюсь. А, м, и я чувствую себя в этот момент, а, лишней. У меня как-то не получается вот быть такой душой компании.
Мгм. Ага, но но ты сейчас сказала, что это происходит, когда появляются какие-то новые люди, которые не в твоей команде. Получается, в твоей команде получается, в твоей команде нет таких людей, которые были бы душой компании, кад чтобы они точно такие же чувства в у тебя вызывали?
Совершенно верно. Нет, почему, есть. Э, я же говорю, что с моими, да, с ними мне комфортно, я их знаю, каждый день я с ними вижусь. Ну да, мы там не совсем друзья, но такие вот какие-то поверхностные отношения всё равно выстроены. Но когда в эту же, в нашу компанию кто-то з подходит, а, так скажем, поговорить- кто-то другой, там, или группа какая-то, это обычно происходит группой, там, команды как-то слия э, сливаются, а, в празднике. Я вот там немножечко, а, стопорюсь. То есть когда вот вот есть какой-то кусок, который мне неизвестен, а, я, э, предпочитаю отдалиться и понаблюдать со стороны, чтоб, может быть, я так изучаю их. Я вот не знаю.
Есть, но просто тебя это не так смущает? Мгм, я понимаю. А скажи, вот ты бы хотела, ам, наладить какие-то хорошие отношения с эт со всеми этими людьми, ну, или хотя бы хоть с кем-то так, чтобы прямо дружить? Или у тебя вот эта вот только сиюминутная проблема, что вот когда ты в этой компании, когда ты на этом мероприятии, ты чувствуешь себя неловко; но тебе абсолютно всё равно, когда ты не на этом мероприятии, и т ты не, ты не чувствуешь какой-то тяготы вот именно к этим людям и как-то н не хочешь с ними взаимодействовать вне этих мероприятий, всё равно? И тебе всё равно.
Ты знаешь, а, м, сложно тут как-то сориентироваться, м, какие там у меня желания. Я как-то это не анализировала, глубоко не копала. Ну, единственное, что мне бы вот сейчас важно было бы- это услышать какой-то совет. Вот как ты мне порекомендуешь из этой ситуации выйти и, может быть, какие-то есть способы или упражнения, а, которые могут избавить меня, ну, или помочь победить мою неловкость.
Э, хорошо, да, советы есть, а, есть, а, такая техника, что перед тем, как ты идёшь на какое-то мероприятие, где ты знаешь, тебе будет неловко, где где люди, которых, а, ты не знаешь, ты перед этим Готовишься. Ты готовишься либо посредством
Так.
а, каких-то собственных ментальных, э, каких-то, э, ну, подготовок, что ты там стоишь у зеркала и как-то себя настраиваешь. Ну, в общем, ты понимаешь, о чём я говорю, да. Но есть еще 2 а, момент- это когда ты, а, идешь и целенаправленно смотришь какой-то, ам, ну, какой-то там курс по з знаешь, как, а, взаимодействию. Просто есть, эм, такой момент, что когда ты, а, когда ты, например, идешь на какое-то мероприятие, где ты знаешь, что есть какие-то незнакомые люди, а, и ты конкретный запрос пишешь, э, хоть куда угодно, в какой-нибудь, э, ИИ или, возможно, ты пишешь его в в видеохостинг какой-то, просто ищешь: "как себя вести с незнакомыми людьми." Тебе э, у тебя будет очень много ответов, как себя вести. Но, а, некоторые из них могут помочь тебе именно настроиться на это. Они могут дать тебе какие-то конкретные, вот, советы, например, э, что когда ты приходишь, ты сразу же, например, улыбаешься, ты сразу же, ну, как-то, возможно, когда ты по попадаешь в в компанию людей, ты там, например, э, первым делом как-то, ам, ну, улыбаешься, делаешь какую-то по позитивное позитивную ауру вокруг себя, да, а как-то, н ам, ну вот так вот как-то как-то. Знаешь, вот, э, просто есть такое, что когда люди, ам, люди видят позитивного человека, они хотят с ним взаимодействовать, а когда ты стоишь вот вот там в сто в сторонке в уголку, ну, как-то это, ну, нет такого, да. Вот, и и так вот, ам, я просто хотел сказать, что, во-первых, э, ты когда смотришь эти видео прямо перед, э, перед походом, у тебя с остается это всё в памяти. А если ты а если ты об этом вообще не думаешь или смотришь какие-нибудь эти видео где-то вообще отдалённо от этих мероприятий, то, конечно, ты этого ничего не запомнишь и никак не воспользуешься этими советами. Потому и сейчас я тебе не советую что-то конкретное, потому что ты это забудешь. Я тебе советую перед походом открыть вот это вот какое-нибудь видео, где рассказывают, как себя вести в первые там моменты, чтобы настроиться, э, чтобы прийти уже с положительным настроем. Не не приходить, там: "Ай, опять, вот щас мне будет некомфортно." Нет, ты приходишь с положительным настроем, ты уже готова сейчас как-то, ну, взаимодействовать со всеми вокруг тебя, и потом, когда ты уже, ну, приходишь со всеми этими знаниями, это всё у тебя еще в голове, всё свежо, и ты готова это применять. Вот, и как р вот что ты думаешь насчёт такой идеи?
Так. Мгм. Мгм. Да, правда. Ага. Ну да. Мгм. Да, понимаю. С я думаю, что да, это хорошая идея- обратиться к советнику непосредственно перед выходом в люди. Я обязательно воспользуюсь этой рекомендацией. А, спасибо большое тебе, а, за рекомендацию. Мне было приятно с тобой поговорить. Спасибо за поддержку. А, всего доброго, пока-пока.
Пожалуйста, пока.